Trời! Vậy là sách đâu chỉ nà, gọi là, giúp mình phát triển bản thân về tinh thần đâu, còn về cả công việc rồi là rất là nhiều thứ nữa trong cuộc sống. Vậy thì không biết rằng, ờ, bạn lựa chọn bây giờ ấy, khi mà thời gian nó bận bộn bận rộn hơn rồi thì, ờ, trong đời sống hàng ngày thì bạn hay lựa chọn là mình đọc sách ở đâu để mà hiệu quả nhất?
<laughs> Đúng rồi nè. <chuckles> Ừm, thì thật ra công việc bận rộn thì mình thích có một cái giai đoạn là bạn mình có một cái sở thích là thích mua sách á bạn. Thật ra các quyển sách thời điểm đó của mình, mình không đọc hết đâu, nhưng mà cứ đến những cái hội chợ sách là sẽ có mặt của mình và mình sẽ dùng hết những cái tiền mình tiết kiệm thời điểm đó để mình mua kính thưa các thể loại sách luôn, tức là bị ghiền mua sách á. Đó, nhưng mà sau này thì mình mới lọc lại. Đúng rồi! Như
Ha. Ừm. Trời! Ờ, nhưng mà mua về chỉ để trang trí thôi, đúng không? Còn chưa chắc là cũng làm sao có thời gian đọc hết được, ừm.
Chính xác! Rồi sau này cũng phải tặng bớt luôn á, thì sau này mình mới rút ra được kinh nghiệm là thật sự là đọc những quyển sách thật sự mình cần và nó trả lời được những câu hỏi mình đang thắc mắc thôi chứ nhiều quá mình cũng hông thể nào đọc hết được.
Ừm, đúng rồi ha. Nhưng mà gần đây thì bắt đầu cái việc mà phổ biến những cái loại sách điện tử ấy nó phát triển khá là nhiều, thì bạn thấy nà cái việc mà sách điện tử như vậy so với cả những cái sách giấy truyền thống nó có khác nhau nhiều không? Cái văn hóa đọc ấy?
Ừm. Ừm, đối với mình thì khác nha, có những bạn thì rất là thích đọc ebook, đúng hông? Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình cực kỳ thích đọc sách giấy, mình thích cái bàn tay sờ. Đầu tiên là thích mở cái quyển sách ra và hửi cái mùi giấy mới á bạn. <laughs> Đúng rồi, và cái bàn tay của mình sờ vào từng trang sách nó rất là mịn. Đó, hoặc là nhiều khi có những cái quyển sách mà cổ thì nó sẽ là là, ờm, kiểu là, nó nó nó khô ráp nhưng mà nó cũng có một cái cảm xúc rất là riêng. Đó, và đặc biệt là đọc sách nó sẽ không có mỏi mắt nên mình rất là thích đọc sách giấy hơn.
Ừm. Ngửi cái mùi giấy, đúng không? Trời ơi, rất là thơm! Ừm.

Ừm, nếu mà, gọi là, cái sở thích, mình có thật ra mình có rất nhiều sở thích nha, nhưng một trong những cái sở thích mà gắn liền mình nhất là sở thích đọc sách á bạn, và tìm hiểu, ơ, rồi tìm tòi nhiều quyển sách khác nhau á.
Ừm. Wow! Không biết là vì vì lý do gì bạn lại có nảy sinh một cái hứng thú mạnh mẽ với việc đọc sách như vậy nhỉ?
Ờ, giống như cái lúc mà mình là sinh viên mình xa nhà á bạn, nên là, kiểu, việc đọc sách sẽ giúp cho mình cũng là đỡ nhớ nhà nè. Với lại cái thứ hai là mình thấy, ơ, ở thành phố nó có cái nhiều cái tiệm sách rất là hay, thú vị á bạn. Thì, ờ, mình rất là thích cái cảm giác mà ngồi trong nhà sách nè, hoặc là cả những cái tiệm sách cũ nữa, để rồi s gọi là, ờ, gọi là, tìm những cái quyển sách, đúng không? Đúng, <laughs> đọc nè hoặc là mua về, tức là ngẫu hứng, nhiều khi là có những cái quyển sách tự nhiên vô tình đến với mình á, cũng rất là thú vị.
À! Đọc trộm ha. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Thế bạn có nhớ được là cái cuốn sách đầu tiên nào mà bạn tự đọc không? Bạn chọn được không?
Ờ, nếu mà quyển sách đầu tiên luôn á nha, thì của hãng, a, First News đó là cái, a, quyển là "Quẳng gánh lo đi để vui sống" á bạn. Đó, là cái quyển thời sinh viên mình đọc. Ừm.
Ừm. A, một cái quyển ừm, đó nà một trong cái những cái quyển, gọi nà, gọi nà, sao nhỉ, những cái quyển, gọi nà, ờ, gì? Ừm, ờ, ờ, về, ừm, đúng rồi, nó nà sách về thể loại gì ta? A, mình nhớ không nhầm thì nó là, kiểu, thể loại à, à, đúng rồi, ờ, phát triển bản thân. Wow! Vậy thì khi mà đọc cái cuốn sách như vậy xong thì bạn thấy nà, ờ, mình sẽ hợp với cái thể loại sách như vậy không? Hay nà thể loại nào mình cũng có thể đọc được?
Bán chạy, đúng hông? <laughs> Nhiều người yêu thích, đúng không? <chuckles> Ừm, kiểu là, về phát triển bản thân nè, về phát triển về tinh thần á bạn. Ờ, đúng rồi, tính ra là nhờ cái quyển sách đó là cái quyển sách, a, đầu tiên mà khiến cho mình, gọi là, dấn thân vào con đường là đọc vào những cái quyển sách về phát triển bản thân hoặc tinh thần, hoặc tâm lý, đó, kính thưa các thể loại. Thì mình thấy là tại vì hồi xưa mình cũng là một người kha rất là dễ lo âu, lo lắng á, nên là khi đọc cái quyển đó mình cảm thấy có những cái chiều hướng và những cái góc tích cực. Tuy bây giờ lâu lắm rồi mình không có nhớ chính xác hết nội dung trong đó, nhưng mà mình nhớ cái cảm xúc là mình được vỡ ra, tâm hồn mình được mở ra, kiểu là, đầu óc thoải mái hơn khi đọc quyển đó.
Ừ. Ừm. Ừm.

Thì đầu tiên lúc đầu mình chọn sách thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ xem cái, ơ, review, cái cái phần mà tóm, ưm, tóm lược ở phía sau của của đúng, đúng rồi, phía sau quyển sách đó bạn, rồi xong mình cũng sẽ xem mục lục để có ha có đúng với những cái chủ đề mà mình quan tâm hay không nè. Rồi đó, thì khi mình thấy cảm thấy đúng chủ đề thì mình lần đầu tiên mình sẽ đọc hết một lần quyển sách luôn. Đó, rồi tới những cái lần tiếp theo thì có thể là mình nh mình, ừm, ừm, biết cái chương nào mình quan tâm á thì mình sẽ coi đúng chương đó, rồi đến là sau này nếu mà quyển đó mà gắn bó với mình lâu dài nữa á, thì mình sẽ tin vào thông điệp. Tức là mình úp cái quyển sách lại mình lấy cái một ngón tay á, mình bật mở một cái trang ngẫu nhiên thì mình tin là cái trang đó sẽ là thông điệp ngày đó cho mình.
Ừm, tóm tắt, ừm, ờ, ừm. Wow! cái phần mình cần thiết, ừm. Wow, hay vậy à! Không biết là cái cái thông điệp đấy thì bạn học từ đâu đấy? Hay, nghe khá là thú vị ha.
Ờ, cái đó thì tự mình nghĩ ra, nhưng mà sau này hình như là mình thấy là cũng có nhiều cái quyển sách về các câu hỏi, ơ, ơ, cái gì đó, quyển sách gì câu hỏi trả lời gì mình không nhớ chính xác. Thì hình như là người ta cũng áp dụng phương pháp đó, nhưng mà hồi xưa là do mình ngẫu hứng thôi, mình ngẫu hứng mình nghĩ như vậy nó sẽ thú vị, thì mình thấy là sau này cũng có nhiều người áp dụng.
Ừm. Wow! Vậy là cũng được vũ trụ mách bảo, vũ trụ mách bảo vậy nà đây là những cái tâm hồn đồng điệu là mọi người sẽ cù có một cách sử dụng sách giống nhau hay sao ấy, đúng không? Ồ! <chuckles> Vậy thì không biết nà, ừm, gọi là, bạn có bao giờ bị rơi vào những cái trường hợp mà tìm đến những cái sách nó hơi, ờ, mì ăn liền một chút, kiểu như, dễ đọc, nội dung nó nhẹ nhàng không?
À, a, <laughs> đúng rồi nè. <chuckles> Ừm, chắc cái đó là chỉ hồi trẻ thôi bạn, cái thời mà, kiểu là, còn đi học cấp 2, cấp 3 á, thì thường thường nó sẽ đó r những cái đọc quyển sách nó nó, kiểu là, nó nhanh, có nhiều hình ảnh á, tại hồi xưa cũng lười đọc chữ á, thì, à, à, báo hoặc là truyện tranh, đó, đúng rồi. Còn nếu mà tới lúc mà mình đọc cái quyển sách na đầu tiên mình nói bạn mình thích quyển đó đó, thì sau này hình như gần là mình đọc những quyển sách nó mang tính chất là ý nghĩa. Và dĩ nhiên là cái người dịch thuật họ cũng phải dịch những cái ngôn từ nó, gọi là, nó mượt mà, cái câu cú nó cũng mượt mà chứ nó họ nếu mà những người mà dịch khó hiểu thì mình cũng sẽ không đọc.
Ừm. Thì, ừ, đúng rồi, ngày xưa chắc là thích truyện tranh. <laughs> Ừm, ưm.